Kahve veya çay ritüelin var mı? Varsa bana anlatabilir misin?
Tabii ki. Eee, şöyle aslında, eee, daha s şu sıralar daha çok kahve ritüelim var. Önceden bu biraz daha çay ritüeliydi. Çayı daha çok içerdim. Eee, ama güne, eee, kahve içerek başlıyorum mesela. Emm, bu benim için, böyle, günün önemli anlarından biri diyebilirim. Eee, bazen de, hani, su mu içsem, kahve mi içsem arada kalıyorum ama kahve kazanıyor her zaman. Emm. Hı hı.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Pe eee, peki şey şey söyledin, yani, "Kahve ve çay içiyordum ama bu sıra, eee, kahveye daha çok düşkünüm." dedin. Yani, bu ne zaman oldu ve neden oldu? Sence neden kahveden, eee, çaydan daha çok kahve tüketmeye başladın?
Evet. Hı hı. Hı hı. Ya neden? Çünkü çay içeceğim zaman şekersiz içiyordum ve şekersiz içtiğim için de tek başına içemiyordum çayı ve yanında bir şeyler yemeye başladığımı fark ettim. Eee, kahvede, böyle, olmuyor. Yani, eee, kahvede, hani Evet, hani, kahveyi tek içiyorum, mesela, sabahları. Eee, bu sanırım en büyük etken oldu. Bir de, hani, damak tadıma, böyle, kahvenin Bu arada kahve dediğim filtre kahve, eee, filtre kahvenin, eee, daha, böyle, bana uygun olduğunu, yani, daha keyif alarak içtiğimi fark edince, ımm, yani, hani, kahvaltılarımın yanında bile çay içmeyi bıraktım diyebilirim. Hani, bu kahvaltıyı Evet, hani, kahvaltıyı çaysız içip sonrasında, hani, kahve içmek gibi bir kültüre de dönüştü diyebilirim aslında kendi hayatımda. Emm Hı hı.
Hı hı. Anladım. Hımm. İlginç. Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. A, ilginçmiş. Hı hı. Anladım. Yani, aslında, hani, bir bir anlamda şekeri bırakmak için, yani, şekeri, eee, çay çayına kattığın şekeri bırakmak için çayı da bırakmış gibi oldun ya da, işte, hani, çayın yanına bir şey yediğin için, belki de, emm, kilo mu kilo almana sebebiyet verebileceği için o yüzden çayı bıraktın ve kahveye evrildin ama daha sonrasında da zaten filtre kahvenin, emm, sana daha çok da eee, filtre kahvenin senin da damak tadına daha çok uyduğunu fark ettin, yani. Ama bu sadece filtre kahve mesela, eee, americano ya da Türk kahvesi ya da başka kahve türleri mesela sade kahveyi içmeyi mi seversin yoksa sütlü şekerli mi? Anlatabilir misin?
Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet, tabii. Yani, emm, espresso, hani, eee, içiyorum. Eşim bazen espresso yapıyor evde ama, yani, çok benlik değil çünkü sert geliyor bayağı. Süt koysam bile, böyle, ağzımda acı bir tat bırakıyor, onu sevmiyorum. Hani, filtre daha, hani, içine istediğimiz oranda su koyabildiğimiz için kendi damak tadıma göre ayarlayabiliyorum onu. O yüzden en çok içtiğim, eee, filtre kahve ve, eee, gün güne başlarken sade içmeyi seviyorum. Ama gün içinde de, eee, tabii ki kahve içmeye devam ettiğim için, eee, orada sütlü tercih ediyorum. Eee, ama bu benim, hani, evde yaptığım kendi ritüelim aslında. Eee, dışarıda bu biraz değişiyor. Emm Hı hı.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Peki, ı dışarıda ve evdeki ritüellerin arasındaki farklar neler?
Yani, şöyle, eee, yaşadığım yerde, eee, maalesef ki, eee, kafelerde filtre kahve yok. Eee, bunu ilk Evet, yani, bunu ilk duyduğumda şaşırmıştım. Hatta şey olmuştum, böyle, hani, "Emin misiniz?" falan olmuştum ama tabii ki yok, yani. Eee, dışarıda olmadığı için, eee, americano tercih ediyorum. Hani, americano bir tık daha, eee, sade içilebiliyor ya da direkt, eee, kafeinsiz sütlü kahve, eee, söylüyorum. Emm, yani, evdekinden çok çok farklı aslında. O yüzden, emm, hani, ev ve dışarısı biraz fark ediyor bu açıdan baktığımda.
Hımm. A, çok ilginç. Hı hı. Anladım, evet. Hı hı. Evet, tabii ki de. Anladım, yani, sen aslında ritüelini bir bir anlamda dışarıda devam ettiremiyorsun. Eee, senin aslında, eee, evde sevdiğin bir ritüelin var. Yani filtre kahve yapmayı seviyorsun. Çünkü filtre kahve içindeki oranını, eee, su oranını istediğin gibi ayarlayabiliyorsun ve damak zevkine ka göre ku içebiliyorsun. Tabii ki de dışarıda, eee, bu damak zevkini yakalamak daha zor olabiliyor. Çünkü kullandıkları çekirdekler farklı olabiliyor. Makineden makineye tat oranları değişebiliyor. Kahveyi nasıl yaktıklarını, kavurduklarına göre de, eee, bu tat değişebiliyor. O yüzden sen evinde filtre kahveyi içmeyi daha çok tercih ediyorsun. Peki, bu filtre kahveyi içerken, yani, belirli bir, eee, rutinin, ritüelin var mı? Mesela örnek vermek gerekirse, eee, tercih ettiğin bir bardağın, işte, kullandığın bir bardak altlığı ya da günün sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde, böyle, bir ritüelin var mı?
Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Yani, bardak açısından yok aslında, hani, t evdeki tüm bardakları kullanabilirim içmek için ama, ııı, mesela, filtre, eee, kahve makineleri vardır, böyle, hani, basit, işte, içine filtre kahveyi koyarsın, işte, zaten suyu hazırdır, o sana verir. Hani, onu kullanmıyorum. Ben daha çok french press kullanıyorum. Bu, böyle, eee, içine, işte, kahveyi koyuyorum önce, sonra suyu ekliyorum, üzerine, böyle, bastırıyorsun, hani, eee, y yani, çok, hani, kolay bir, eee, makine aslında. Makine de değil, hani, bir araç diyebilirim. Hani, onunla yapıyorum ve bu benim aslında ritüelim oldu. Yani, eee, o, eee, french press dediğim araç da, yani, 2 yıldır sanırım kullanıyorum ben onu ve gayet de filtre kahveyi lezzetli yapıyor bence ve çok hızlı bu arada. Yani, diğer makinede bekliyorsun, işte, daha zamanını alıyor ama bu kullandığımda daha hızlı oluyor. Çok pratik, 3 dakikada yapıyorum filtre kahveyi.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Evet, haklısın. Hı hı. A, çok iyi. Evet. Hı hı. Yani Evet, filtre kahve makineleri, emm, Ffrench press'ler gerçekten hem maddi anlamda da, emm, uygun uygun bir araç olarak görünebilir kahve yapmak için. Çoğu elektronik kahve makinelerinden ya da, işte, espresso makinesine göre gerçekten uygun fiyatlı f french press'ler var. Eee, boyutları da, eee, çeşitli açıkçası, yani, istediğin, eee, boyutta da alabilirsin. İstiyo bütün gün içmek istersen büyük boylarını kullanabilirsin ya da anlık, küçük, yanında bile taşıyabilirsin aslında french press'leri. O yüzden kullanma açısından gerçekten çok kullanışlı. Peki, sana şeyi sormak istiyorum, yani, s elinde seçeneğin olsa, filtre kahve makinen, eee, ya da french press olsa ritüelini gerçekleştirmiş gibi hissetmek için, eee, hangisini tercih ederdin?
Kesinlikle. Evet. Evet. Hı hı. Evet, evet. Aynen öyle. Tabii. Hı hı. Imm, yani, filtre makinesi de kullandım, filtre kahve makinesi. Emm, sanırım yine french press'i tercih ederdim. Bilmiyorum, ona böyle son yıllarda çok alıştım, evet. Eee, 1'den fazla da 2 yıl içerisinde bir sürü french press, eee, french press'im oldu açıkçası. Böyle farklı yapılarda, farklı met emm, evet, farklı yapılarda, işte, farklı boylarda. O yüzden, eee, sanırım french press olurdu. Bilmiyorum, ben seviyorum ya. Hani, o kolaylığını, eee, hızlı oluşunu, hani, pratik, işte, suyu kettle'da ısıt, sonra, eee, koy içine french press'in. O arada demlenirken, işte, kendi işim neyse onu yapmak, hani, zamandan da tasarruf etmek benim için, emm, iyi. Bana iyi geliyor, yani, bu ritüel açıkçası.
Hı hı. Hıı, ilginç. Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Yani, eee, evet, de dene denedikten sonra bir sürü işte çay ya da işte şekerli çay, yanında bir şey atıştırma ya da farklı kahve türleri, sonunda gerçekten, eee, damak zevkine uyan ve keyif aldığın bir, emm, kahve türünü bulmak gerçekten senin için çok zevkli olmalı ve iyi olmalı. Eee, sana ş peki, şeyi sormak istiyorum. Anladığım kadarıyla, gerçekten french press'le yaptığın bir filtre kahveden zevk alıyorsun ve senin bu rutinin hâline gelmiş. Peki, bu rutinin senin hayatındaki yeri ne? Yani, rahatlamak için mi yapıyorsun ya da arkadaşlarınla buluştuğunda sosyalleşmek için mi? Keyif mi alıyorsun? Yoksa g eee, bir işe odaklanman gerekiyor ve “filtre kahvesiz yapamıyorum“ diyenlerden misin?
Emm, hı hı. Evet. Evet, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, yapamıyorumdan ziyade sanırım, eee, ya, keyif alıyorum. Hani, mesela sabah gözümü açıp o, işte, filtre kahve içeceğim anı, eee, hayal etmek bile bana iyi geliyor. Ne yapıyorum o sırada çünkü? Hiçbir şey yapmıyorum, sadece kahve içiyorum. Hani, bir, böyle, güne başlamadan kendimi güne hazırlamak gibi aslında. Emm, hani, sadece kahvemin tadına bakmak, kahvemi içmek, kokusunu fark etmek, hani, gerçekten o anda olup, eee, bunu yapmak bana iyi hissettiriyor. Bir de bunu sabahın erken saatlerinde yapmayı seviyorum. Yani, böyle, öğlen saatleri falan değil. Eee, erken kalkmayı severim. Bazen 8, bazen 9, yani, daha erken kalktıysam bu, işte, 7.30 bile olabiliyor. Emm, ve orada, hani, kendimi güne hazırlamak, yani, böyle, bir, eee, kendimi şarj etmek gibi diyebiliriz. O yüzden bendeki yeri, emm, şey, önemli. Ama, hani, yapamadığım zamanlar da oluyor. Yapamadığımda da okay, tamam, yani, yapamadım. Hani, sorun yok aslında. Eee, ya da söyleyebiliyorum. Ama hayatımın büyük bir, emm, yeri yeri var, hayatımda büyük bir yeri var açıkçası. Bu Hıh.
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. Hımm, ilginç. Hı hı. Anladım. Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, aslında evet, eee, olmazsa olmaz bir şey değil senin için ama bununla güne başlamak sana çok daha iyi hissettiriyor ama yapamadığında da güne devam edebiliyorsun anladığım kadarıyla. Çünkü bazı ritüeller, rutinler vardır insanların hayatlarında. Yani, olmazsa olmazıdır o insanların. Ya, atıyorum derler ki: "Ben bir bardak susuz, eee, güne başlayamam ve devam edemem ve çok kötü hissederim günün geri kalanında." Anladığım kadarıyla, eee, senin böyle bir durumun yok. Aslında güzel bir rutinin var ama bu olmazsa da gününe devam edebiliyorsun. Peki, devam ederken, eee, oradaki boşluğu doldurmak istiyor musun yine günün geri kalanında da ya da boşluğu doldurmak istiyorsan bunu nasıl yapıyorsun?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Yani, şöyle, eee, kahve içemediysem eğer, hani, belki o an, emm, yani, bir işim vardır. Hani, aralarda hemen, iş aramda, eee, kahve içmeye çalışırım. Yani, yine bir şekilde doldurmaya çalışırım. Hani, öğlen vaktinde içerim ya da ne bileyim, hani, öğleden sonra da olabilir. Eee, ya da bunu, hani, o, sonuçta ben aslında o filtre kahveyi de sabah güne daha iyi başlayabilmek için içtiğim için, hani, onun yerine belki daha kendime bana iyi gelen bir durmak, belki gökyüzünü izlemek, hani, bununla da, emm, eee, yerini doldurabiliyorum. Çünkü kahve içerken gerçekten dışarıyı izlemek hoşuma gider. Orada sadece kahvem yoktur ve gökyüzünü izlerim. İşte, ağaçlar varsa onlara bakarım. Hani, olduğum yerde eğer dışarıdaysam bir parka gidip oturmayı da severim gerçekten. Hani, bunlarla da aslında yerini doldurabiliyorum bir şekilde. Emm, yani, evdeysem Evet. Eee, evdeysem yoga yaparım, ımm, nefes pratiği yaparım. Hani, aslında oradaki önemli olan benim için anda kalabilmek. Çünkü kahve içmek de bana biraz anda kalmayı sağlıyor o an güne başlarken. Bu böyle bana çok, eee, iyi iyi gelen bir ritüel. Hı hı.
Hı hı. Hı hı, anladım. Evet. Evet, çok iyi. Hımm, çok güzel. Hı hı. Evet, çok güzel gerçekten. Hımm. Evet. Anladım. Hı hı. Yani, anladığım kadarıyla evet, kahve içmek sabah özellikle french press'te benim filtre kahve içmek senin, eee, s sana iyi gelen rutinlerinden 1 tanesi ama dediğin gibi bu sadece tek hayatındaki olmaz olmazsa olmaz bir rutin değil anladığım kadarıyla. Yani, bunun yerini doldurabilecek çok, eee, başka güzel, eee, rutinlerin de, ritüellerin de var. Dediğin gibi yoga yapmak, gerçekten egzersiz yapmak, eee, dışarı çıkıp güneşle temas etmek, eee, havayla temas etmek, güneşe bakmak, gerçekten bunlar da insana çok iyi gelen ritüellerden birkaç tanesi ve bunları hayatında, eee, yer veriyor olmak gerçekten senin için, eee, çok güzel olmalı, sana iyi hissettiriyor olmalı.
Evet. Aynen öyle. Hıı. Evet. Kesinlikle. Hı hı, evet. Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani, eee, hani, hayatın, yani, bir bir günü hayal edersek o gün içerisinde bir sürü şey oluyor. İşte, çalışıyorum, insanlarla iletişime geçiyorum. Emm, yani, dışarıdaysam bir yerden bir yere koşturuyoruz, yani, hani, yürüyorum. Bu yoğunluğu daha kolay karşılayabilmeme yardımcı oluyor bu ritüeller. Yani, eee, daha kapasitemi arttırıyor. Yani, taşıyabilme, o günü taşıyabilme kapasitemi arttırıyor aslında. O yüzden evet, dediğin gibi, eee, iyi gelen ritüeller ve çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Emm, yani, hepimizin gerçekten, hani, bunları, hani, gün içerisinde 1 dakika bile olsa o ritüeli yapmak gerçekten bence çok fark ettiriyor. Umarım herkes de yapabilir. Eee, alan açar bence başka. Hı hı.
Hı hı. Evet. Evet, çok güzel. I hı. Haklısın. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle çok haklısın. Evet. Yani, eee, hayatında bu ritüellere yer verdiği verdiğin için, eee, bu rutinleri düzenli olarak yapabiliyorsan da özellikle, gerçekten senin hayatına etkileri çok büyük olmalı. Peki, eee, şeyi sormak istiyorum sana son olarak. Filtre kahve sonuçta güne başlıyorsun ve sana bir kafein, eee, vücuduna sa salgılıyor. Yani, o kafein s kafeine sence bağımlı mısın biraz yoksa kafeinsiz ben diğer rutinlerimi de ritüellerimi de artık gerçekleştirebilirim ve günüme devam edebilirim mi diyorsun?
Evet. I hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Yani, bağımlı değilim bence. Eee, çünkü, hani, filtre kahve içmediğim dönemler, yani, bir ara hiç kahve içmiyordum bu arada hayatımın bir döneminde. Hani, böyle bir dönemi de yaşadım. Eee, o yüzden, hani, kahvesiz de yapabileceğimi gördüğüm için, hani, orada bir bağımlılık değil de bir ihtiyaç aslında. Emm, ya da bazen Evet, bir keyif ve ihtiyaç. Tabii bazen, hani, gün içerisinde limitimi aşabiliyorum, fazla içebiliyorum. Orada da su içerek dengelemeye çalışıyorum. Hani, fazla su içerek dengelemeye çalışıyorum. Ama, hani, genel olarak baktığımda benim için bir bağımlılık değil aslında. Hani, kahvenin kendisi. Onun yerine başka bir şey de koyabiliyorum çünkü.
Hı hı. Hımm, çok ilginç. Bir keyif, evet. Tabii, evet. I hı. Çok iyi. Anladım, anladım. Evet ve bu gerçekten senin için çok güzel olmalı. Eee, çok teşekkür ederim sorularımı cevapladığın için. Benim için çok keyifliydi.
Hı hı, teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim beni dinlediğin için. Çok keyifliydi.
Görüşürüz.
Hoşça kal.